É, ele <chuckles>
Aprecio, gosto e tudo, mas e o engraçado sabe o que é? Que tudo parte dele, porque a mãe dele é maravilhosa. Ela sempre me diz: "Ó, meu amor eu sei que eu não sou sua mãe, claro não é isso, mas assim, s sabe o que eu puder fazer por você", eh, resumindo se fosse pela mãe dele né, pela família dele no geral, aí eu nunca nem pensaria em deixar
Sim. Uhum.
mas o problema é ele mesmo. <laughs>
Sim. <laughs> É, acho que, eh, o italiano tem essa coisa da família realmente é muito, muito central, muito importante, né, mas acho que, eh, porque ele não tá conseguindo é se colocar no seu lugar, que ao ver v inclusive v talvez você possa falar de uma forma, um um com admiração, talvez você falar: "Olha, ao ver como a sua mãe é amorosa, como a sua família é unida, como vocês se amam, como existe essa relação linda, eu lembro da minha relação igualmente amorosa e linda com a minha família, que não tá aqui, então é isso que eu sinto, às vezes na nossas reuniões aí, de Natal. Eu me retraio porque é muito triste que eu não estou tendo esse momento com a minha mãe. O tanto que você gosta da sua mãe eu gosto da minha e ela não está aqui comigo, nem ela, nem meus irmãos, nem meu pai, nem meus tios, nem meus primos, e é simplesmente é um sentimento de tristeza porque eu não tô com eles, mas não significa que eu não gosto da sua. É justamente porque eu gosto da sua, que eu vejo o amor da sua família que eu sinto falta do amor da minha. E é uma sensação bonita e triste ao mesmo tempo, então é o meu momento". E aí você pode pedir pra ele respeitar: "Respeite o meu momento."
Uhum. Sim. Olha eu propus, né Exato. É. Uhum. Sim. É o meu momento de brilhar. <laughs> É, ah, e aí uma coisa que eu m que eu sugeri também, é porque assim, na na eu não chego ao extremo em pensar, tipo assim: "Ai, eu prefiro até estar sozinha que eu ia ser mais feliz, passar Natal em video chamada com os meus pais, faz jantando entre aspa com eles, <laughs> né, do que assim.", mas eu já propus a ele, por exemplo: "Vamos fazer s eu e você, né, a nossa ceia do vint dia 24 porque aqui é, pra eles ou então até o almoço do dia vint 24, né, como é no Brasil que todo mundo faz 24 o jantar e tal, só pra simbolicamente eu ter aquele meu momento ali, assim, sabe, o momento de eu sentir a falta da minha família tranquila, na minha intimidade.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum, sim.
Eh: "Ah, não, ah, mas não tem graça, ah, mas isso, ah, mas a", gente, eu sei lá, tô passada, eu tô passada, eu acho que se se ele não se der uma regulada aí, n nesse Natal ele vai voar, não vai ficar nem por Réveillon.
É. <laughs>